Ano lang, s napaka simple lang. <laughs> Tumulala sa ano, sa magandang ano, magandang view habang nagkakape, <chuckles> ganyan. 'Yon lang o kaya magbasa ng libro. Ayun lang 'yong ano, napakasimple lang. Kasi ano, eh, um, sa buong taon ng ano, na parang, um, luxury na ang pagpapahinga, 'di ba? So, might as well, um, i-enjoy na lang talagang iniisip ko nga, eh, 'yong, alam mo 'yon, 'yong parang, "Ay hindi gagawin ko 'to. Ay hindi gagawin." Kaya lang 'pag iniisip kong ma iniisip ko 'yong kung gagawa ng activity, nakakapagod. 'Yon bang iniisip ko palang, napapagod na ako. Eh mm, totoo hindi man ako nakaka naka-upo ka ng ano, ng 12 oras sa pagtatrabaho. Pero hindi naman 'yan ka-enjoy-enjoy, 'di ba? <laughs> Sakit ng balakang mo. Tapos ang nakikita mo lang, eh, ano, monitor ng laptop mo, 'yong desktop mo, ganyan. So, ayun nga, gusto ko na lang 'yan na-realize kong parang, "Hindi, sige upo ka na lang. Tapos, um, tumingin ka do'n sa Taal Volcano." Ganyan. <laughs> Kung ga'no kaganda, 'di ba? Oo, tapos magbulalo, 'di ba? 'Yon lang 'yong ano ko. Pero siyempre hindi naman 'yan ma-e-enjoy ng anak ko na parang kung ano ba mish <laughs> yung ga parang gano'n. Baka pagtalunan pa nga namin, baka magka-tantrums pa siya do'n sa eh 'di ba? 'Pag hindi mo napagbigyan. Ganon.
'Yon, yes. Oo, puwede. Kor <laughs> Sabagay. Oo. Tama, tama. Oo. <laughs> Oh. So ayun set na. Kasi, 'di ba, while, ah, 'yong anak mo mag-e-enjoy do'n sa Sky Ranch, ikaw naman maghahanap ng spot mo para makapag-relax ng, ah, talagang masasabi mong relax. Ah ah, mas maganda kasi nasa ano ka pa, nasa Tagaytay. Maganda ang weather, malamig, tapos, ah, overlooking. 'Yon nga, tama 'yong sinabi mo. Ah, titigan mo si Taal Volcano. Baka may makita kang ano do'n, ah, <laughs> ma
Hmm. 'Di ba? <laughs> Baka lumabas 'yong ano, the one ko do'n, 'di ba? <laughs> Iluwa ng bulkan. <laughs>
Ay, 'yon din. Isa <laughs> isa din 'yon. Baka sa habang nagkakape ka 'di ba, may biglang lumapit, hihingi ng number at naku! Baka si the one, eh, do'n pa do'n pala <laughs> oo. So, 'di ba. So, pero tanong ko. <laughs> Itatanong ko din sana kung may nafo-foreseen ka na mga hadlang? Ah, ano ba 'yong sa tingin mo ay magiging hadlang dito sa mga aside do'n sa hindi kayo magkapareho ng generation, iba iba 'yong gusto niyo, pero nakuha na natin 'yong 'di ba? May may may solusyon na tayo do'n. Ngayon, baka may iba ka pang naiisip na posibleng magiging hadlang para mag-enjoy kayong 2?
<clicks tongue> Naka naku, mhm. Nando'n pala. Oo nga 'no? Wala dito sa ano, mm. Mm.